Eee, ben şeyde Budapeşte'de öyle bir şey denemiştim ama Evet.
Evet, o o yöreler, zaten o ülkeler biraz seviyorlar. Böyle tatlıyla tuzluyu karıştırmayı, işte akşam yemeği öncesi böyle tatlı bir çorba içmeyi. İlginç bir kültür gerçekten. Bizim çok sanırım alışkın olmadığımız yani her, eee, ülkenin alışkın olmadığı bir şey.
Evet. Evet. Bizim hiç alışkın olmadığımız bir şey yani. Yani, hani Türkiye'nin hiçbir yerinde ne gördüm ne de duydum yani. Tatlı çorba. Bizde bizde, bir de yani şey, e ya pardon sözünü kestim ama bizde şey dışında işte Osmanlı yemeklerinde biraz tatlı tuzlu karışımı vardır. filan koyarlar ama onun dışında çok bilmiyorum. Evet, evet, onun dışında çok bilmiyorum. Sen biliyor musun tatlı tuzlu olan?
Evet. Evet. Evet yani bizim Hı hı. Imm. Kuru meyvelerle değil mi? Bizde evet, yani Osmanlı'da işte bildiğim birkaç yemek türleri var kuru meyvelerle ve işte, eee, kuruyemişlerle yapılan. Onun dışında bizde bence de çok fazla böyle tatlıyla, eee, tuzluyu karıştırdığımız lezzetler yok. Emm, Benim
Aslında şanslıyız, yani Türk mutfağı çünkü çok lezzetli ve belki o yüzden sen de daha temkinlisin diğer mutfaklara karşı.
Hı hı. Hı hı. Iıı, ya muhtemelen öyle çünkü, eee, yani bizim damak, eee, tadımız, eee, çok işte dediğimiz gibi farklı lezzetlere uymayabiliyor. Çünkü çok zengin lezzetlerimiz olduğu için kendi ülkemizde. Hı hı.
I hı. Doğru. Peki hiç ilginç bir şey öğrendin mi diğer kültürleri, diğer gezdiğin yerlerin yemek kültürleriyle ilgili?
Ev Yani ilginç bir şey. Eee, sanırım hep bu olabilir yani işte çilekten pierogi yapmak. Mesela benim işte küçük 5 yaşında bir oğlum var, eee, istiyor hani o makarnasının üstüne çilek istiyor. <chuckles> Hani o yüzden, çünkü okulda yiyorlar. Emm
Hı hı. Evet. He he. Gerçekten mi? <chuckles> Ay çocuklar ondan çok etkileniyor ya. Çok iyi anladım seni de.
Evet yani o çünkü burada büyüyor, burada büyüdüğü için buranın lezzetlerine daha alışkın. Eee, o yüzden
Ih. Çünkü ben de aynı durumdayım. Benim de 5 yaşında bir kızım var şu an. <chuckles>
Evet, o yüzden onlar alışıyorlar gerçekten. Yani, emm, dediğim gibi sanırım gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin lezzetlerini tatmak istiyoruz ve bizi etkiliyor.
Anladım. Evet. Devam edebilirsin. Hı hı. Doğru.

Eee, yani, e, şöyle, bir düşünüyorum. Aslında yok. Yani, mesela özellikle, <clicks tongue> işte, biliyorsun; İtalya'da, işte, pizza, eee, daha böyle makarna türleri popüler. Eee, evet, hamur ürünleri genelde ama ben, aaa, geri dönüp de "Of! Bu çok lezzetliymiş ya. Bunu bir daha yemek istiyorum." dediğim bir, eee, lezzet olmadı açıkçası. Ama, emm, mesela biraz daha Türkiye'de, işte, Hatay tarafında ya da Adana tarafında Kesinlikle, oralara dönüp bir kez daha yemek istediğim, "Ya, bu restorana bir daha gidip o, işte, emm, eee, meze tabağından almalıyım ya." dediğim çok yer oldu.
Hı. Klasik. Hı. Hı hı. Evet. Hamur üzerinden. Hı. Hı. Anladım. Hı hı. Ay, evet. Ay, çok acayip değil mi ya? Allah'ım. Ya, ya, evet. Evet, evet. Unutulmaz tatları var yani. Hani, mesela ben bir şeyde gitmiştim Hatay'a, emm, Antep'e gitmiştik. Oradan Hatay'a geçmiştik. Mesela aslında hep Antep'i söylerler, işte, eee, mutfak konusunda. Bence Hatay çok daha acayipti yani.
Evet. I hı. Hı hı. Hı hı.